Да, это, кстати, очень важный момент, который, да, я вот тока в процессе уже осознанного какого-то обучения, да, для себя открыла, да. Что вообще нужен какой-то здоровый пофигизм тоже у себя вырабатывать. Что, ну, не нельзя все предметы, потому что ну, видишь, говорят же есть такая теория, что на самом деле троечники- это самые, знаешь, психологически, как это, <laughs> устойчивые и здоровые люди. Да. Потому что они умеют как раз вот этот баланс находить между, там, важным и неважным, да, между выделением главного и неглавного. А у перфекционистов что? Правильно! <chuckles> Проблема с этим.
<laughs> Устойчивые люди. Да. Мгм. Да, да. <chuckles> Ль всё идеально, либо никак, <chuckles> либо я увольняюсь, да. <chuckles>
Ну типа того, да. Ну типа того, и ты просто пытаешься, да, вот, ну, сделать всё. Да, там все предметы, включая, там какую-нибудь философию, которая вообще ну не сдалась, там, никому, включая преподавателя самого. Ну, то есть все понимают, знаешь, что мы играем в эту игру. Мы тут посидели, значит, чё-то скучное послушали, чё-то скучное, значит, зале
<clears throat> Да. А это не демотивирует, как бы, ну вот? Когда просто есть какие-то предметы, которые в к ну, в принципе, никому не нужны, даже самому преподавателю на этом направлении.
Ам. Ну, это расстраивает. Ты знаешь, меня это скорее просто м У меня, вот когда я с такими штуками сталкиваюсь, у меня 1 реакция, которая возникает- это какое-то раздражение. Раздражение именно от, э, глупости, от нелепости. Вот, ну, я как перфекционизм, знаешь, этот вот, когда ты видишь, что, допустим, какое-то несовершенство, что Да! Что картина на стене висит криво, и ты как бы досада, да, такая вот возникает, раздражение, что ну как так-то? Ну чё п прямо не повесить что ли? <chuckles> У кого там, у кого-то там руки оторвать, вот? <laughs> И, в общем, вот то же самое, когда ты видишь, м, какой-то ну, вот что какой-то, знаешь программа несовершенна, да. Что есть какие-то предметы, которые по-дурацки организованы, никому не нужны, и ты вот примерно такое же чувство испытываешь, ну, как бы.
Мгм. М. Да, да. Вхолостую что-то работает. <chuckles> Мгм. <laughs> Да, да. Мгм.
Мгм. Справляешься как-то, да, с этим.
Э